Also, äh, Sachverhalte wirklich sachlich ausschreiben und versuchen, weniger Smileys ist keine schlechte Idee. Wenn du sagst: „Das ist meine Persönlichkeit und mein Stil, so bin ich halt einfach und das möchte ich auch nicht aufgeben, das ist 'n Problem für mich.", dann würd ich dann sagen: „Dann bleib wie du bist." Das ist auch völlig in Ordnung, und jemand, der dich lieb hat, der sollte das auch respektieren können. Aber, ähm, für die Qualität der Kommunikation, um sie zu verbessern, sind natürlich weniger Smileys, die man eigentlich immer desinterpretieren kann, äh, keine schlechte Sache. Und, ähm, letztendlich, wenn man dich gut kennt und mit dir zusammen ist und tagtäglich mit dir zu tun hat, dann kann ich mir auch vorstellen, dass diese ironische Art irgendwann auch 'n bisschen anfängt zu stören. Nicht, dass du dadurch, äh dass man dich als Person nicht mag, sondern einfach, dass man sagt: „So, es ist es ist einfach nervig, weil äh ich möchte einfach ernst genommen werden und nicht ironisch, äh, jedes Gespräch führen, sondern einfach, äh ne?" So, dass man da vielleicht so 'n bisschen die Reife mehr sch zu schätzen weiß. Ja?
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Ah, stimmt, weil un so so wie so wie du das jetzt so formulierst, könn könnte man das ja dann auch im Prinzip aufnehmen, als würde man dieses Ironische so als so 'ne Art von „Ich bin ich werde als dumm dargestellt" sozusagen aufnehmen. S S So meinst du das in die Richtung, ne? Okay, ja, gut. Das kann man gar nicht wirklich verstehen. Mhm. Genau. Ne, definitiv nicht. <laughs> Ja, gut.
So 'n bisschen naiv vielleicht. Vielleicht, genau. Ja, ja. Du verkaufst dich unter Wert. Und das mögen Frauen ja nicht, genau. Na ja, vie vielleicht ist das was, ne? <laughs>
Ja, da hast mir auf jeden Fall schon gute Tipps gegeben. Dankeschön dafür. <laughs>
Ja, d ich danke, dass du so offen warst und viel Erfolg dabei. Tschüss.
Mhm. Ja, danke. Bis zum nächsten Mal.